Ah ouais, non, mais c'est c'est ça. Beh en fait, heu, c'est surtout, comme je te le disais, grâce à l'assistante sociale en plus, bah tu vois? Elle a fait toutes les démarches, les papiers et cetera. Bon, nous, évidemment, il a fallu aussi qu'on donne une tonne de de papier, mais <chuckles> mais heu, mais c'est vrai que pour ça, heu, bah voilà quoi, ça a permis quand même, heu, un transfert, heu, assez rapide et et puis bon, en plus, comme tu dis, c'est vrai que quand on dit, bah voilà, heu, il faut placer un parent dans un EHPAD, sur le coup, ça fait un peu peur parce que, heu, c'est comme, heu, co comme tu tu as dû l'en l'entendre et le lire également, heu, il y a il y a des des EHPAD où où il y a des gros problèmes, heu, et mmh, et puis et où et où les résidents en fait sont complètement livrés à eux-mêmes, heu heu, il y a il y a jamais d'a d'activités de d'éveil ou de sorties d'organisées. Enfin, c'est on appelle ça souvent des mouroirs, tu vois? Donc heu heu, nous, heu, sur le coup, ça nous faisait peur parce qu'on voulait absolument pas, heu, placer maman, heu, dans dans dans un établissement comme ça quoi, tu vois? On voulait quand même, heu, être assuré que bah qu'elle soit dans un établissement quand même, heu heu, voilà quoi, heu, et puis bah c'est vrai que par rapport à cet, heu, à cet établissement, heu heu, tout le monde nous a dit que c'était vraiment chouette qu'il avait qu'on qu'il y avait de bons retours, tu sais, heu, autant de la part des résidents que de la part des familles aussi des résidents, donc heu, donc heu, voilà, ça ça mmh.
Ouais, bien sûr. Mmh mh. Ouais. Voire, il y a des violences, parfois. Mmh. Ouais. Mmh, c'est normal. Mmh, vous êtes en contact avec les autres personnes aussi? Les autres familles, ou pas trop? Par curiosité.
Bah écoute, heu, oui, alors on est en contact, heu, pas, heu, pas par réseau ou pas par, heu, téléphone, mais en fait, heu, on se voit, heu, là-bas. Tu sais, quand on va voir, bah nos parents justement qui sont placés, heu, bah voilà, on sympathise avec les familles et on et on discute pas mal, donc hem donc c'est vrai que, heu, c'est vrai que c'est chouette, quoi. En plus, heu heu, tu vois? Ce qui est ce qui est sympa aussi, je trouve, c'est que les animaux sont autorisés, donc heu ouais et ça, c'est super, heu ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais, tout à fait. Il y a même, heu, bah une aide soignante qui vient travailler avec son chien, avec son labrador et heu, et en fait, bah les résidents, ils adorent, ils adorent ça, quoi. Parce que bah voilà le, heu avoir des animaux, heu, auprès des personnes âgées, bah c'est hyper important. Moi, je vois bien ma mère, heu, elle adore mes chats, donc heu, quand elle venait à la maison tout de suite: «C'était où ils sont, où ils sont?» donc heu donc heu, non non, c'est je pense que c'est c'est vraiment, heu, un établissement, heu, qui est qui est bienveillant pour les résidents et du coup, bah voilà, c'est, nous ça nous rassure beaucoup, quoi. Mmh.
Mmh mh. Baj oui, bien sûr. Oh, génial, ça! Donc ils peuvent garder leur chat? Leur chien, heu ah, c'est génial ça! Oui, bien sûr. Oh, c'est trop chouette, ça. <chuckles>